仕事 仕事ね、まあ、言うても、結構じ時給 まあ、出世しても
はい。
結構、その分、責任とか増えるじゃないですか。
ああ、まそうですね。仕事増えますもんね。うん。
そうなんですよ。だから結構仕事って割 合わないすよね、多分、その、会社員の場合とか、特に。
うんうんうん。ああ、そうですね、確かに。うん、あんまり何て言うんですかね、給料と見合ってないっていうか。
うん。 そうなんですよ、責任が増えるんでね、結局。
うん。 はいはい。
なんか あんま、割に合わないすよね。そう、そうなんすよね。まあ、ちょそういう考えのがあんまり良くないかもしれないすけど。
うん。 あ、いやいや、いや、思わずそれはもちろん、なんていうか、まあ、そうですね、日本って、<chuckles> そういう比重っていうんですかね、給料とあの、責任はい。ちょっと
うん。 でも、にそうそうそう、でも、結構日本ってでも、割と働きすぎみたいな。
うんうんうん。
よく言われてる、外国とか結構もう、仕事が逆にあんましなくていいみたいな。
ああ、ですねですね。なんか逆の、うんうん、シチュエーションですもんね。
うん、特にヨーロッパとかは。 そうそう。
うん。
まあ まあ、でも仕事ね。 まあ、仕事っちゃ、まあ、好きな人とかだったらいいと思うんですけどね。ちゃんと好きな仕事につけてるとか。
はい。 ま、そうですね。うんうん。それはもう思う存分してくださいっていうところですよ。はい。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
ま、そんなの1割もみた満たないと思いますけど。
うーん、そうですね。ま、プライベートあってからああ、充実してから、こその仕事のパフォーマンスですもんね、そこは。うん。
うん。 うんうんうん。仕事ね。

まあまあ、仕事もね。
うん。
結構。
はい。
あんま しなくていいか、今はちょっとその
うんうん。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
ああ、多忙期じゃないですね。うんうん、そっかそっか。あ、じゃあ結構今プライベートな時間取れるって感じなんです？ええ、いいですね。
そうなんですよそうなんですよ。 うーん、まあ、たまたまなんですけどね、多分。
うーん。なんか。<chuckles> ああそうですよね。それだけ 忙しい時は多忙期じゃないのに急に忙しい時がありますもんね。うん。あ、そういう時僕もプライベートのバランス取りたいなと思うんですけど。うん、なんだろう僕さき程 副業してるんで、なんだろうな。うん、まあ、仕事と本業と両立しながら、ね、もう休む時は思い切って1日休むとかしてますね。ああ、じゃないと、うん、身も心を持たないっていうのが最近気づいたので。はい、ですです。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
ふんふんふんふんふんふん。 ふんふんふんふん。 はいはいはいはい。ああ。 そうですね、確かに確かに。 休む 休む時って何にしてやす休んだとしたんですか、ちなみに。
休む時、えっと、まあ頑張る時はさっき言った副業と英語の勉強もしてるので、そっちなんですけど、まあ休むってなったらまあ家でぐうたら YouTube 見たりとか、もう好きなんで YouTube の動画とか。あとはそうですね、映画館行ったりとか。
ああ、はいはいはい。 ああ。 はいはいはいはい。 ふんふんふんふん。
あとは何してるかな。ま、結構いろんなこと温泉行ったりとかしてますね。うん。ああああ。
ああああ、いいですね、温泉。
そうですね、はい。絶対仕事を例えばマックスに頑張って頑張りすぎると、あの、心壊しちゃうんで、ま、そこは、うん、仕事のためにもプライベートは、まあ、半々、ハーフアンドハーフぐらいで
へえ。 うんうんうんうん。 いや、そうですね。 ふんふんふんふんふん。
ええ、取りたいですね、バランスは、はい。
まあ、そうっすよね。 なんか、仕事に結構忙殺されちゃって、ちょっと。
うん。
やっぱ駄目になっちゃう人がやっぱ多いですかね、す多いですかね、結構。
うんうんうん、そうですね。だから僕はもう半分半分ぐらいに理想はしたいなと思ってます。はい。
うんうん、ま、確かに、ま、それが理想なのかもしれないですね。
うんうん、まあその時の状況によってもちろん変わるとは思うんですけど。